Ты знаешь, у меня был период, а, в моей жизни, когда я, э, каким-то чудом, может быть, мне просто под подфартило, я попал в сценарную комнату. То есть это когда сидят люди, сценаристы, и пишут, э, собственно, сценарий, придумывают. И я был одним из них. И это была совершенно замечательная история, потому что для меня это было как, ну, это, в принципе, о, большое достижение, пт если тебя в такую комнату берут. Ну и это был просто безумный опыт крутой, потому что были настоящие действующие сценаристы, и я новичок пришёл. И мы полгода вместе работали, вместе сочиняли сценарии, вместе их делали, я с ними работал. И вот одна штука, которая, и откуда, э, которую я оттуда взял. Это то, что у нас всегда был наш шоураннер который жестко нас, э, как бы правил, да. Говорил, чё делать надо, чё не надо, проверял нас. У нас были дедлайны, мы их, э, делали вовремя, кто-то, если не успевал, бывало такое, что кто-то не успевает, и говорит: "Ребят, не успеваю". Они им по по подсказывали, как-то это всё дружно было, никто ни на кого не руг не ругался, все друг друга поддерживали. И мы всегда вовремя делали дедлайны, мы не, ну, как бы не это, нь ну, не не профукивали. И это было прекрасно. И вот сейчас у меня щас такой работы нету. Я сам пытаюсь писать, и я понимаю, что у меня нету вот этого, э, шоураннера, у меня нет кого-то, кто бы мне помогал, мне нужно всё это самому организовывать, и мне безумно сложно. Я прокрастинирую, я сижу, я ни нь я, м, очень долго, э, собираюсь. Может быть, ты мне что-то подскажешь, э, по этому поводу, потому что для меня это реальная проблема, а тех ребят, которые вот, э, делали, их щас со мной рядом нет.
М. Класс. Мгм. Мгм. Понимаю. Слушай, ну я, во-первых, тя хочу поддержать, потому что, вот, люди, когда уходят в свободное плавание, у них всегда такая проблема возникает, ты знаешь, с самосаботажем и с самопланированием. И прокрастинация тут же ещё, да, и, вот, если что-то сложненькое такое. И, да, слушай. Ну тут, как бы, либо, может быть, тебе попробовать, э, какого-то найти помощника, который будет тебе. Даже сделать какого-нибудь AI -агента в ChatGPT, который может тебя как-то направлять. Не думала про это?
Да. Старое доброе. М. Вот, вот щас было очень неожиданно. Я, конечно, думаю, что ка будет какой-то, э, совет, может быть, мне поможет. Но сделать AI -агента, который будет меня подгонять, это, прям, даже интересно. М, м, мне сразу мысль возникла, что, вот это вот, э, че э, будущее, в котором машины восстанут и возьмут верх над людьми, оно гораздо быстрее наступит, чем я думал. Ты знаешь, это интересный момент, я бы не представлял, как это, но, э, и. Дело в том, что я пользуюсь, э, искусственным интеллектом для создания каких-то своих вещей. Для та не то, чтобы я значит с помощью этого пишу, нет, конечно. Но, делать какой-то ресерч или узнавать какие-то данные, мне гораздо проще через эту, вот, систему. И, если есть такие, э, там, не знаю, боты или действительно, там, какой-то отдельный AI, который сможет меня структурировать и погонять меня, по сути, да, и заставлять меня делать работу, а, мою. То, ну, м, б м, конечно, это было бы здорово. Это п это, на самом деле, это потрясающе.
Да. Да. У. Да, ты знаешь, в чём прикол ещё такой, э, вещи. Ведь, э, представь себе. Э, вот, э, если вернуться, там, еще буквально 10 лет назад, да, люди нанимали лишнего, э, ли личного ассистента, платили за это деньги, вот. А тут вдруг, вот ты, ты, э, если разберёшься в этой теме, то у тебя как раз получится, может быть, и на новое направление освоить. Ну, и в то же се время себе создать вот такого че конт конт че контролера, да, который будет тебе задавать, э, тон, э, твоему рабочему дню, да, и тв э, контролировать твои дедлайны. А, да. Но есть ещё, ты знаешь, ещё есть всякие программки. Э, вот, например, Trello, да. Э, там тоже можно контролировать, э, пр сроки, процессы, м. Туда можно ещё подключать других людей и видеть, как работает команда. Вот. И, э, и, м, не пробовал, как раз, такие, программы?
Верно. Очень интересно. Ага. Ты знаешь, я слышал про них, и про эти программы, но так руки и не дошли. Потому что, ну, м, не знаю, почему. Может быть, потому что я, э, поленился или, по какой-то причине, забыл о них. Вот, но то, что ты мне напомнила, вот, я щас себе это запишу обязательно и попробую. Потому что для меня, на самом деле, любая помощь хороша, потому что я, вот, э, вот, мне в голову ни про AI, ни про Trello в голову не пришло, например. Поэтому, это может быть очевидно для кого-то, но для меня нет. Поэтому да, э, это вполне тоже может мне помочь. Потому что, э, я м мне, на самом деле, не нужно постоянно надо мной стоять. Мне нужно что-то, чтоб ска э, да, да, вот этот промежуток между, э, "я вот щас должен начать", и, непосредственно, "начал". Потому что, когда я уже начал, э, я всё, я уже пишу, и там меня уже подгонять не нужно, это уже процесс, э, с такой, самотеком. Потому что я уже в потоке, я уже нач начал и нормально, да. А, вот, процесс вот, вот, вот самого, вот, вот, сесть, сесть и начать печатать вот этот процесс самый сложный для меня, да.
Мгм. Мгм. Понимаю. Мгм. А ты знаешь, вот, есть же такая ещё тактика 5 минут, вот, как раз, для людей, которые прокрастинируют. А, вот, действительно, вот, что тебя отвлекает обычно? Это может быть или телефон, или вот кофеек попить, да? Вот, что обычно тебя от оттягивает от начала?
Э. Всё вокруг, вот, всё вокруг. Значит, как это у меня происходит? Сначала я пью чай, ты права, да, чай с лимоном, чёрный- это, вот, моя, э, как это, обязательная, э, рутина, ритуал. Без него, как бы, ничего не получается. Я сажусь, сижу, а, рядом с компьютером ещё не включаю, как будто бы настраиваюсь, сижу там 5 минут, 10. В телефоне сижу. Потом чё-то "Ютуб" посмотрел, потом ещё походил, потом думаю: "Так, мне, наверно, надо ещё чаю", пошёл ещё поставил. И, вот, я хожу, хожу, ну короче нахаживаю, нахаживаю, и где-то через час, через час, вот, этих хождений
Так. Мгм. Так. Мгм. <chuckles> Поняла. Мгм.
Вот. Причём, я сам себе думаю: "Ну что ж ты, братец, целый час потерял". Но, тем не менее, не получается раньше начать. И вот, через час я сажусь, и, это в лучшем. Я щас тебе рассказываю лучший случай. Я сажусь, включаю и всё, всё, я обо всём забываю, откладываю телефон и начинаю. И, вот, оно, как-то, вот, разгоняется, разгоняется, потом разогналось. Вот это самый лучший случай. Худший случай- я так и не сел. Или сел и открыл, э, какую-нибудь игру вместо, э, эм, э, этого, программ, в которые я пишу. Или, там, "Ютуб" какой-нибудь.
Мгм. Ну слушай, э, э, ты знаешь, э, я понимаю тебя. И, на самом деле, такое же состояние ат описывает очень много людей, которые дома работают. И, вот, эта прокрастинация, и поэтому, э, есть такая тактика 5 минут.
Так.
Вот, а, ты знаешь, ты просто можешь убрать все отвлекающие факторы. Э, вот, например, телефон можно вообще занести куда-то подальше, в другую комнату так, чтоб тебе неудобно было вставать. И ты можешь взять, допустим, эту чашку чая и, э, вот, начать работать, и вот, э, просто, э з э, поставь себе какой-то, там, будильник, но не в телефоне. Э, вот, отметь, п или просто часы поставь, вот, перед собой и говори себе: "Я щас буду работать 5 минут, не меньше". И, вот, ты уже потом сам говорил, что ты втянешься, да. Потому что уже ты начал, у тебя уже пошла мысль, ты начал уже формировать предложение, да? Как ты бросишь, когда, вот, уже пришла, вот, фея уже спустилась с небес к тебе с новой идеей, да, с творческой. Э, и тв а, ты, а, ты бросишь. У тебя уже не получится даже бросить, поэтому, как ты думаешь, вот й такая техника помогла бы тебе?
Мгм. Я понял. Ага, я понял. Да, да. Нет, конечно. Ты знаешь, э, помогла бы. Только единственное, что я не стал бы ставить будильник, потому что если через 5 минут я уже начал писать, а у меня будильник прозвенел, я его, я его выкину нафиг. Потому что в этот момент я буду страшно раздражён, что меня вообще чё-то отвлекает, да. А потому что, если я в поток вхожу, всё, я вокруг себя ничего не слышу, не чувствую, если будильник меня вырвет из этого потока, это будет очень, м, опасно для будильника. Вот. Да, да. А
Мгм. Прервал. Мгм. Э. Да и. Ну что ж. Да! Хорошее замечание.
Вот. Поэтому поставить, а, вот, поставить часы, ни, вот, именно не телефон, а часы. Кстати, они ж недорогие, их можно купить какие-нибудь электронные такие, с большим циферблатом и поставить их. И представлять, что это вот, там вот кт вот, э, например, там ровно в 7 я должен сесть и начать, всё, и вот н ни минуты позже. И, когда, вот пот уже, там, 6:59. Всё я уже подхожу, нажимаю на кнопку, сажусь уже, и уже готов. И, вот, в 7 я прям начинаю печатать. Вот, наверное, вот так вот, прям, прям жестко, прям, вот, чётко. Вот, поэтому, э, да. Потому что для меня это не очень характерно. Я такой, знаешь, вот, ну как я тебе сказал, вот, я час хожу. Вот, я бы, наверное, зная, что я буду час ходить, я бы, наверно, начинал бы ходить в 6, <chuckles> чтобы к 7 уже точно я в сажусь, прям 100 %. И нач начал, э, чё-то делать, да.
Мгм. М-да. Мгм. Слушай, ну ещё, вот, такая идея последняя. Вот, если тебе понравились чи э, идеи с часами, можно купить специальные часы, ритуальные часы.
А! Кажется, я понял, мгм.
Которые вот ты приносишь, ставишь перед собой, и у тебя уже вот, э, бу через 2 месяца. Потому что сейчас новые исследования, что привычка вырабатывается не через 28 дней, а вот уже после 56 дня, вот. Э, через 2 месяца, да, у тебя уже будет как триггер. Принёс часы, да, время работать. То есть, э, это вот как, э, э, знаешь, рефлекс такой условный. Мгм.
Ого. Класс. Да, я себя сразу почувствовал собакой Павлова. Да, понимаю.
Я не хотела говорить это. <laughs>
Нормал всё хорошо, я это сказал, э. Меня этим невозможно, э, уязвить. Это нормально, да.
<chuckles> Да, но, в общем, идея понятна, наверное, да? Как ты думаешь, поможет тебе? Мои сове
Это очень-очень классная идея, и спасибо тебе большое. Я об этом, э, э, трюке читал, но почему-то не не ког не применял для себя. Это отличная штука, потому что на самом деле многие, э, сценаристы, э, делают себе какой-то там, да, вот это триггер, крючок. Когда они его выставляют перед собой, это означает, что всё, я в рабочем состоянии нахожусь. Ещё часто они делают так, что они, например, какое-то место себе, если они из дома работают, место себе организуют и т только для работы. И они заходят в это место и садятся только во время работы. Они не сидят там ни в интернете, ни просто отдох вообще, это только. И, соответственно, мозгу как будто даётся задание в этот момент. Если ты пришёл вместо работы или вот такую вот, как ты говоришь, вот часы специальные там, э, какие-то, или какую-то, ф не знаю, фигурку достают, то это вот в этот момент, в этот момент в кл в мо в мозге включается режим: "Я работаю, всё, и меня ничего не волнует". И вот знаешь, вот эта твоя информация про том, что нужно там 50 сколько сказала 8, 58, ты сказала, или сколько?
Мгм. Да. Вот, а больше 56 дней, да, это новая информация.
56 дней. Ну, короче, сократим 2 месяца, короче, да. Вот 2 месяца нужно на то, чтобы к этому привыкнуть. Вот этого я не слышал, и, да, надо попробовать. Не такой-то и большой срок, на самом деле, а попробовать стоит.
Да. Да, ты знаешь, я желаю тебе, э, чтобы ты всё-таки нашёл в вот такие пути вдохновения, да, творческие, <chuckles> э, которые позволят тебе быть более организованные, креативные пути.
Спасибо те большое. Действительно, были очень классные советы, последний просто меня вот, э, так прям вынес на какой-то новый уровень. Э, я те очень сильно благодарен. Э, надеюсь, мне всё это поможет. Спасибо.
А. Пожалуйста, обращайся.
Пока.